Nah nah paling itu sih soalnya cuman, eee, datang karena penasaran coba 1, kali 2 kali, nanti orang bakalan lari ke restoran atau cafe yang memang benar-benar juga enak dan pelayanannya bagus nah biasanya s
Mhm. Mhm, iya. Bener, bener banget kayak kemarin tuh aku nyobain ada salah satu kopitiam yang, gede banget di tempat aku dan baru rame banget, ternyata salah satu pelayanannya tuh nggak ramah jadi aku tuh tanya
Mmm. Iya? Heeh. Oh iya iya iya.
ada smoking area nggak, tapi jawabannya berbelit-belit kayak, jawab aja kali ada atau enggak, tapi ya namanya juga cafe baru ya Mbak, ya ekspektasi aku terlalu tinggi di situ, iya, iya, mhm.
Oh, heeh. <chuckles> Iya iya iya. Jadi mengecewakan ya aduh. Aduh seru banget ya berbagi pengalaman liburan tentang makan ke cafe gitu kan dan ternyata cafenya orang-orang rohani yang, eh, yang yang orang-orang suci aduh seru banget pengalamannya. <laughs>
<chuckles> Iya. Heeh. Aduh. <chuckles> Aduh bener-bener ya, ya semoga kita bisa berlibur suatu hari nanti ya Mbak, ya dengan, aman, nyaman, tenang, sehat, sentosa dan kaya raya, amin. Iya makasih juga ya.
Iya amin. Iya amin, makasih ya Mbak, atas waktunya. Iya.

Halo, malam.
Halo, malam juga dari sini. Apa kabar, Mbak?
Hmm. Aduh kabarnya baik banget, Alhamdulillah Mbak, hari ini iya, oke cukup oke sih. Kalau Mbak, sendiri gimana kabarnya?
Baik, ya. Sz <chuckles> Baik juga, meskipun di hari Senin ya, udah di hari kerja besok udah Selasa tapi harus tetap semangat.
Mhm. <chuckles> Bener. Oh, iya nih, ngomong-ngomong soal hari Senin nih, Mbak. Awal minggu tuh biasanya tuh, apa ya, mungkin ini terlalu cepat ya untuk membicarakan sebuah liburan ya, tapi nggak tahu kenapa kalau mengawali pekan tuh kayak, "Aduh pengen cepat-cepat Jumat deh." Pengen cepat-cepat liburan nggak sih rasanya? Mhm.
Heeh. Iy Iya? <chuckles> Ya? Mhm, iya iya iya. Mhm, direncanakan dari awal juga nggak masalah gitu kan, biar nanti di hari Sabtu udah langsung gas berangkat. <chuckles>
Iya, dong. <chuckles> Mhm, bener bener. Tapi ini Mbak, ngomongin soal liburan nih ya. Mmm, Mbak, pernah ada ini enggak sih, eee, pengalaman ketika liburan tapi kok kayaknya mengecewakan gitu, ada nggak?
Iya. Iya. Mmm, oke, pengalaman waktu liburan terus mengecewakan, ada banget sih ini, Kak, tapi ini mungkin zaman dulu ya waktu masih kuliah. Nah, ada sama teman-teman pergi liburan tuh waktu itu ke Bali kan. Nah, pas sampai di sana, baru hari pertama nginep di hotel, eh tahu-tahu 1 teman aku kena sakit. Waktu itu lumayan parah ya sakit, eee, cacar, dia langsung demam tinggi. Nah, akhirnya dia cuma dikurung di kamar, terus kita harus, eee, isolasi dia, dan akhirnya kita pun liburan di sekitar area penginapan aja tuh karena nggak mungkin juga ditinggal dia jauh-jauh kan? Jadi, kitanya sendiri juga nggak bebas liburan, ya mungkin ya ya, bukan salahnya dia juga sih, tapi kan ya jadi kecewa kan? Jadi kurang seru liburannya. <chuckles>
Mhm. Mhm? Oke. Mhm. Mhm. Mhm? Aduh. Heeh. Heeh. Ah. Heeh. Iya. Mhm, mhm. Heeh, bener. Bener bener. Aduh, iya juga, ya? Mhm mhm. Yah.
Itu sih pengalaman aku, mmm. Iya, kalau Mbaknya sendiri gimana, ada juga pengalaman yang kayak gitu? <chuckles>

Holy Ground. Nama tempat itu Holy Ground. Oke, di pikiran aku Holy Ground itu adalah seperti, eee, Holywings, gitu ya, Mbak. "Aduh, seru nih, nge-bar nih." Gitu kan. Nah
Oke, iya. Eee, iya iya iya, benar benar, ya. <chuckles>
Temen aku tuh udah bilang, "Kamu gak mau coba itu, e lihat di Instagram dulu?" "Enggak, aku udah percaya. Karena ada holy-holy-nya nih, pasti seru tempatnya." "Mmm, oke oke oke." Dia tuh mhm. Temen aku tuh tahu kalau aku tuh adalah tipe orang yang sangat-sangat, eee, suka gitu loh kalau diajak ke tempat baru dan aku lebih memilih buat tahu sendiri daripada, eee, punya ekspektasi, gitu kan. Oke, udah selesai, udah nyampe di tempatnya, "Loh, kok tempatnya ini ya, kayak gini ya?" Gitu kan.
<laughs> Iya, bener, langsung mikir gitu. Heeh? Mmm, iya iya. Ceritain, iya iya, mmm. Gimana?

Mmm, aku pernah sih Mbak itu mungkin
Heeh iya.
kalau nggak salah di daerah Jawa Timur jadi ada namanya tuh kayak Bukit Bintang gitu loh kalau Mbak tahu, eee, ada di kota Batu. Itu kayak luas gitu kan, jadi kayak semi Paralayang Batu, cuma ini rutenya nggak yang ekstrim gitu loh, jadi banyak yang jual makanan di pinggir jalan kayak gitu, nah mhm, karena aku bukan orang situ ya Mbak, jadi, "Ya udah ayo ayo ayo, ke sana yuk ke sana yuk," habis hujan kan situasinya dingin, seru gitu kan. Ternyata Mbak ya ampun, becek banget, aduh becek banget semuanya sampai celana-celana semua kotor gitu saking apa ya, mungkin, mmm, bukan paving ya, jadi aduh. Jadi kita baru nyampe parkir, turun dari mobil kayak, udahlah nggak usah dilanjut, kita mau duduk di mana juga gitu loh, masa duduk di mobil, ya ngapain cuma
Oh oke. Bukit Bintang, mm. Iya. Heeh. Ah oke. Ah ya ya ya ya ya. Iya. Ya ya. Ya ya, heeh. <chuckles> Ternyata kenapa? Aduh. Iya. Ah hah. Ya ya ya ya. Iya ya, aduh jadi tidak sesuai harapan ya, jadi mengecewakan ya beda dari yang dilihat di sosial media.
eee, udah Mhm, bener, masuk mobil nah tancap gas lagi, soalnya Mbak, eee, di Instagram itu k bagus banget, keren banget bener-bener kayak di Paralayang deh beneran. Jadi mungkin ini juga salah satu trauma ya Mbak untuk mengecek jadi biar gak berekspektasi. Gitu.
Mmm. Heeh kenapa? <chuckles> Iya, banyak tuh. Heeh. Iya iya. Bener bener. Iya sekarang kan banyak tuh kan objek wisata kan yang bagus-bagus yang viral di sosial media, terus nanti di, eee, ulas sama, eee, influencer bisa gitu kan, wah kayaknya seru bagus gitu kan. Tapi ternyata pas kita udah sampai situ wah tidak seperti yang kita lihat, jadi mungkin kita perlu juga mendengar ulasan dari yang teman-teman sendiri mungkin ya, yang pribadi yang udah pernah langsung ke sana jadi lebih lebih asli gitu kan ulasannya kita dengar langsung. <chuckles>
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Bener banget. Mhm. Nah. Bener bener bener. Setuju banget setuju banget sih aku. Heeh heeh heeh. Kalau Mbak sendiri nih ada nggak pengalaman kayak gitu? Di tempatnya deh, mungkin bisa spill dikit gitu kan. Mhm.
<chuckles> Aduh. Iya. Mmm.